Ano po talagang 'pag may oras, para magbakasyon talagang
Mm. Aya. oo.
nilulubos ko po talaga yung sumasama sa mga kaibigan, sa mga napag-uusapang lugar na gustong puntahan.
Ah, oo. Tama. Puntahan. Ang saya kaya nga di ba, kapag, ah, minsan, eh, ikaw yung mamamasyal sa iba't ibang lugar. Lalo na ang ganda kaya ng Pilipinas. Kung dito lang naman sa bansa yung pinupuntahan niyo. May nangyari na ba sa'yo na ikinasama ng loob mo sa isang tour na ng yun nga, sa isang tour?
Opo. Ah, ako po nito lang, eh, meron po kaming kami ng mga kaibigan ko na pangit na experience.
Ano? Ano yun? Mhm. Ano yun?
Mhm. Yung po bang ano, nag da nag dagat kami nito nito lang. Parang, few weeks ago. Ah, few weeks ago few weeks ago lang po. Ayun pagbaba pa lang po namin ng bangka, talagang nakakadismaya na po agad kasi ang mahal ng binaya ang mahal ng binayaran niyo na, do'n sa ano, yung sa pinagrentahan niyong place. Ano eh, ano yung pagbaba pa lang po, sobrang sobrang low tide po pala, siyempre
Oo. Ito'y ngayong taon lang? Ah. Oo. Oo. Mm. Bakit? Mm. Mm. Oo.
naghan naghahanap din po kayo para makapag langoy-langoy talaga na medyo mala malalim lalim. Ayun po pala natapat po na low tide, tapos, yung yung accommodation, medyo
Mm. Tama. Mm. Oh. So oh, anong nangyari sa ano, tinitirhan?
'di 'di 'di na-meet 'di 'di po na meet yung expectation, siyempre ang mahal ng ano, ang mahal ng bayad.
Ba binayad, oo. Puwede ko ba maitanong kung saan ito? <laughs> Pero kung hindi, okey lang. Ah, bandang South lang, okey. Kasi sabi mo nag bangka pa kayo papunta roon eh, di ba?
Tapos pagpasok Ah, bandang South lang po. Bandang South lang. Oo. Eh, yung Opo. Nag yun yun po, talagang
Oh.
Hindi na tot hindi naman po totally pangit, talaga lang pong hindi na-meet ng sobra.
Oo. Parang medyo nadismaya lang kayo.

Para tala
Tama. Eh, ngayon 'di ba, ano na, kung meron ng mga ano 'to Google review, 'di ba, magre-review ka dun sa sa lugar na pinuntahan niyo sa pamamagitan ng Google. Para ito'y kapag na search ng ibang tao, malalaman, makikita nila, kaya may yung iba na, kunyari sa pinagtatrabahuan ko, kapag may mga Google review na hindi magaganda eh, talaga naming tinatawagan yung mga customer, mga kliyen naging kliyente namin, mga ganon. Kaya nga ngayon sa atin, ganun din eh, ang dami ng ah, Google review sa mga pinupuntahan, eh. Kahit sa mga AirBNB, nagbibigay na ng Google review ng ah, review. At least doon eh, makikita na, "Uy maganda naging stay nito dito ah", "Uy more than yung ano ah," ganyan. Sa yun din yung talaga naming unang tinitingnan kapag, ah, magplano kaming mag-tour sa ibang lugar, lalo na kapag 2 days or 3 days, 'di ba?
Ano po yun? O, meron po. Opo. Ire review po. Tama. Medyo matagal po kasi yung mga
Oo, ilang days ba kayo nun?
Ano mo mga 3 days po. Eh, siyempre
Oh, tatlong araw kayo nag <laughs>
Eh, siyempre di na po makalabas ng isla. Kung puwede nga lang pong ano eh, lakarin, <laughs> puwede nga lang po languyin, eh, opo.
Oo. <chuckles> Para lumipat? <laughs>
Eh yun, yun na.
'Di ba? Yun na nga, eh. Oo, so susunduin pa kayo ng bangka?
Nabanggit niyo nga po. Opo. Mga 30 minutes pa po yun. Talagang wala ka talagang kawala. <laughs>
Oo. Oo. Dun ka lang talaga mag-i-istay, eh. Oo.
Ayun. Ayun, tama nga po yung nabanggit niyo. Sobrang im sobrang importante nga po ng review. Kasi 'pag lalo na po yung mga tourist spots or yung mga establishment talagang siniseryoso nila yung feedback, kaya gumaganda po talaga yung serbi
Oo.